آه طبعًا. يعني لو الكوميديا مثلًا بَكيزة وزغلول، أحُبه جدًا يعني وباضحك فيه من قلبي، وباحب برضه البخيل وأنا، بتاع فريد شوقي. آآ، باحب الحاجات بقى القِيَّم والأخلاق والحاجات دي، يوميات وَنيس مثلًا.
إمم. صحيح. إمم. ط طيب، أ ال ال المسلسلات دي تقريبًا قديمة، يعني ما فيش حاجة جديدة كده بت بتخطفِك مثلًا والّا كُلّه الجديد بقى خلاص، ما فيش؟
إمم. نهائي. ما باحبش الجديد نهائي وال ب يعني بقى لي مثلًا أكتر من 10 سِنين ما باشوفش مسلسلات مصرية نهائي، باشوف تُركي بس.
10 س حتّى في رمضان ما ما ما فيش الموضة بتاعة خالص؟ إمم. طب ليه، ليه؟ 10 سِنين كتير أوي.
نهائي. نهائي. خالص، مش باحب أنا آآ بُص، معظم المز المسلسلات بقت كُلّها بلطجة، وأنا رافضة المنهج إن أنا أقعد يعني إحنا زمان كُنّا المسلسلات دي نقعد قُدّامها أسرة، لا فيها كلمة خادِشة للحياء، لا فيها بلطجة ولا فيها إيحاءات، لأ ده كان كُلّها قِيّّم، كنت بتطلع منها بتتعلّم أخطاء. إنّما دلوقتي أقعد جنب المسلسلات، تلاقي محمد رمضان ومش عارفة مين وبلطجة بقى وقرف و والبنات كُلّها يا إمّا رقّاصات والرجالة كُلّهم بلطجية. فصراحة لأ، أنا ما ليش في النوعية دي خالص ورافضاها.
إمم. حلو. صح. صحيح. إمم. صح. دو وبتنعكس على الأولاد طبعًا وال والأطفال.
ما باحبش ولادي برضه يشوفوها. يعني م
صح. أنا أ ن يعني قصدي أقول لِك إن هي ب الحاجات دي أكيد من وجهة نظرِك بتنعكس على شخصية الطفل، إمم.
طبعًا. طبعًا. هو الدراما بتأثّر جدًا في شع تلاقي دلوقتي الأطفال في المدرسة كُلّهم بلطجية، صراحة يعني، بقت كده تحِس إن اللغة بتاعة محمد رمضان تطلع مسلسل يطلع، تبُص تلاقي اللغة بتاعته انتشرت. آآ يلبِس لِبْس، لِبْس معيّن، تبُقص تلاقي الأطفال قلِّدته، آآ حَلْقة معيّنة يقلِّدوه، فطبعًا المسلسلات الدراما بتأثّر جدًا يعني.
إمم. أها. في بالضبط.